अ, जी, बिल्कुल। अ, देखिए बहुत सारी ऐसी खबरें आती रहती हैं अ, आप सोशल मीडिया पर भी देखे या आप न्यूज़ चैनल पर भी देखे, तो मैं तो देखिए किसी भी खबर पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करता क्योंकि अ, जो न्यूज़ मीडिया है वो भी मुझे लगता है कहीं न कहीं बिकी हुई है। और वो अ, जो किसी अ, ख़ास जो पार्टी है उनके द्वारा ही मतलब उनके फेवर में ही न्यूज़ चलाती है, वो उनके खिलाफ कुछ नहीं दिखाती। तो मीडिया का काम ये होता है कि वो निष्पक्ष बातें रखे, है ना? मतलब किसी के जो ऐसा जुड़ाव ना करे, और सोशल मीडिया की खबरों की अगर बात की जाए तो मैं तो देखिए एक से ज़्यादा सोर्सेज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो आप गूगल पर भी काफ़ी कुछ सर्च कर सकते हैं, तो मैं गूगल पर भी काफ़ी भरोसा करता हूँ अगर कोई बड़ी खबर ऐसी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मिलती है।
अच्छा। अच्छा। अच्छा। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा। उ, जी। अ, अच्छा, अच्छा।